Baik. Nah ini singkat aja nih, Mbak, eee, bagaimana sih, eee, Mbak, menyeimbangkan antara kebutuhan sosial dengan kebutuhan sendiri pada saat ngeisi ulang energi itu?
Ah, iya. Kalau aku biasanya bagi waktu aja antara kesen sen sendiri sama teman-teman, tapi biasanya kalau aku lebih banyak sendiri sih, tapi teman-teman itu perlu untuk kalau kita, eee, bersosialisasi. Jadi kayak kalau kita mau curhat atau kita mau minta didengarkan dan minta opini, nah itu enggak papa ajakin teman-teman
Mhm mhm. Oke. Heeh. Iya. Oke, baik. Menarik sekali pembicaraan kita hari ini mungkin abis ini kita bisa jajan karena ini weekend kan. <laughs> Jadi eee, heeh, sekali lagi, apa ya, terima kasih dan sampai jumpa lagi.
<chuckles> iya. Terima kasih.

Oke oke. Nah, pernah nggak Mbak, eee, apa, eee, setelah recharge, misalnya sehari penuh, memberi waktu untuk diri sendiri. Tapi tetap merasa kosong gitu Mbak, nggak nggak produktif recharge-nya itu, pernah nggak Mbak?
Pernah sih, kayak gitu. Jadi kayak, eee, biasanya tuh faktornya karena kebanyakan tidur justru. Jadi kalau tidur lebih dari 8 jam, kan itu bisa bisa kita lakukan ya, kalau misalnya hari Sabtu atau Minggu kan. Karena nggak ada pikiran, nggak ada pekerjaan yang, eee, apa namanya, harus ada batasnya. Nah, itu malah justru bikin kita jadi lemes, kalau kita kebanyakan tidur.
Pernah. <chuckles> Oke. Oke. Iya. Betul sekali. Heeh. Oke oke, eee, kalau nah tadi kan kita bicara, eee, tanda-tanda bahwa, eee, Mas, butuh recharge, eee, butuh atau tanda-tandanya sudah selesai, gitu kan. Nah, eee, kalo saya tanya, e ada nggak tanda-tandanya yang bisa Mbak, berikan, kalo recharge itu belum cukup? Ah, ada nggak Mbak?
Eee, tadi tetap penat ya kan, walaupun ibaratnya, eee, id kita merasa udah recharge, terus kayak masih nggak fokus, ketika bekerja. Itu tuh tanda-tanda kita, eee, nggak recharge, kalau menurut aku.
Oke. Oke.